Ouais. Ben, moi, ma grand-mère, elle habitait dans un village. Enfin, elle habite toujours dans un village.
Mmh.
Et heu, bah, c'était un fallait prendre un bus pour aller dans la ville la ville où j'étais né, en fait.
Ouais.
Et heu, bon, le bus, je sais pas 30 minutes peut-être? C'est pas trop long, non plus, 35 minutes.
C ouais, ça ça commence à faire, mais ouais. Bah, déjà c'est cool qu'il y ait un bus. <chuckles>
Mais heu, déjà, le bus, heu, il arrive pas trop souvent. C'est 1 fois le matin, je crois et 1 fois le soir, en gros.
Ouais, voilà. Bah, c'est comme ici, c'est comme là, où je suis, c'est en fait, c'est le bus scolaire et tu t'inscris pour, heu et là, ils l'ont supprimé, ça, en plus, cette année.
OK. Bah bah mais non, moi, c'était pas un bus scolaire, mais déjà, ç ça me fait un peu flipper, tu vois? Le fait qu'il y ait qu'1 bus. Pendant un temps, j'étais démarcheur, j'allais, heu, ben, dans j'allais travailler dans la ville.
Mmh. Ouais.
Je faisais de la du démarchage et puis, je rentrais, heu, chez elle, heu, après. Bon, j'ai pas fait ça très longtemps mais heu, à la limite, c'est bien, tu as un petit rythme mais tu es vachement délimité, quoi, si tu tu si tu choppes pas le le le le le bus, c'est c'est fini, quoi.
Mmh mh. Ouais, mais surtout que c'est souvent enfin, moi, je sais pas, heu, ta maman mais hem, moi, je suis ici, j c'est, heu, genre, super tôt le matin et après, en plein aprem, donc en gros, si tu as juste une course à faire, ça t'oblige à rester 6 heures en ville, heu, enfin pour les personnes qui ont 80 ans tout ça, je trouve que c'est quand même, heu
Ah, non, ouais, ça, c'est mais tu peux pas te faire délivrer des trucs?
Non, il y a pas ça, heu, enfin, tu as plein d'endroits, ici, à la campagne où
OK. Bah, elle, où elle habitait, tu vois? Il y avait un stade de foot à côté, stade de foot, tennis, heu, après il y avait une boulangerie du coin. Tu es a une di dizaine de minutes à pied. Elle avait des voisins que je connaissais aussi. Elle avait un voisin, bon, un voisin qui habitait à 10 minutes à pied.
Ouais. Ah ouais! <chuckles>
M mais c'est des voisins parce que je les ai je les ai vus beaucoup de fois dans mon enfance. Heu, mais heu, je m je me serais vu habiter chez elle mais heu, faudrait que que je puisse faire des trucs, quand même, socialement, tu vois? En campagne, à moins que tu aies des amis, tu vas tu vas à la bibliothèque du coin, s'il y en a une, tu vas tu vas tomber tu vas tomber dans les mêmes joints, à chaque fois, quoi.
Hein, hein. Mmh. C'est ça.